Chính xác đó! Thì đó, mặc dù bạn cứ nghĩ rằng bạn còn trẻ, đúng không? Nhưng mà bây giờ số liệu y học cũng cho thấy rồi, là trong cái giới trẻ ấy, là những mắc những cái bệnh của người già là càng ngày càng nhiều rồi: xương khớp này, thoát vị đĩa đệm này, này kia, đúng không? Ôi! Dạ dày rồi các kiểu, thậm chí là ung thư, nó rất là sớm. Cho nên là bạn là cần sẽ phải cần là chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Bạn muốn làm việc tốt, thì bạn phải có sức khỏe tốt, Bác Hồ đã bảo rồi: "Có sức khỏe là có tất cả", đúng không nè? Cho nên nha, bây giờ mình sẽ đó chính là làm việc và nghỉ ngơi làm sao cho nó cân bằng và hợp lý nha. Thế thì mình nghĩ rằng là trong cái thời gian mà bạn làm việc nha, bạn có thể đặt một cái thời lượng cố định. Là ví dụ như cứ tầm 2 tiếng hoặc là 2,5 tiếng gì đấy bạn làm việc, thì bây giờ bạn sẽ phải nghỉ. Bạn chỉ nghỉ ngơi tầm khoảng độ 15 phút, có thể là bạn đứng lên, vặn người, đi ra ngoài trời hứng nắng, hứng gió, ờ, lượn đi làm cũng được, hay là gì đấy. Tức là tránh xa cái màn hình, hay là tránh xa công việc trong khoảng độ 15 phút. Ít nhất bằng cách này nha, thứ nhất, sẽ cho bạn là có thời gian, gọi là, vận động cơ thể, đúng không nè? Thì mình sẽ tránh được những cái bệnh liên quan đến x
Ừ. Đúng rồi ấy. Ừm, đúng rồi đấy. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.
Cái thứ hai là nó giúp bạn là tránh xa công việc, khiến đầu óc của bạn nó thoải mái hơn. Đó! Và ngoài ra, nhận biết rõ những cái dấu hiệu kiểu dạng như là, ờ, cơ thể mình khi mà làm việc nhiều quá nha, nó sẽ xảy ra những cái dấu hiệu SOS, là báo rằng là cơ thể nó đang quá tải. Như là tự dưng đang làm việc thế t ôi, đầu đau thế nhỉ, nhức đầu quá! Ờ, hay là mất tập trung, hay là tự dưng đang làm, tự dưng trong người cứ khó chịu rồi cáu gắt. Đó! Thì khi mà những cái dấu hiệu đó xảy ra thì có nghĩa rằng là cơ thể của bạn đang phát tín hiệu: "Chị ơi, cho em nghỉ đi!" Đó, thì bạn hãy nhận biết kịp thời những cái dấu hiệu như thế để biết rằng là, ừ, có thể rằng chưa đê chưa hết 3, à, 2 tiếng hay là 2,5 tiếng đâu, nhưng mà lúc đấy là mình cần phải nghỉ. Và lúc đó bạn có thể cho bản thân nghỉ ngơi thêm, ờ, cộng thêm 15 phút nữa đi, trở thành 30 phút đi chẳng hạn, miễn là có thời gian để cơ thể nó phục hồi. Đó, bạn thấy thế nào?
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình cảm thấy cách này rất là phù hợp với mình đấy. Tại vì là thật ra là đôi khi mình tập trung vào một cái gì ấy là mình, kiểu, cứ cứ làm thôi. Mình thực sự là không để ý thời gian, và, kiểu, đôi khi mình nhận ra ba bốn tiếng trôi qua, mình không nghỉ một chút nào cả. Thế xong là lưng thì đau, mắt thì kiểu nó phải căng ra để nhìn cái cái màn hình, thế là nó cũng chảy nước mắt mà mình, kiểu, cũng kệ ấy. Thế mình cũng cảm thấy là tại vì trước giờ mình cứ nghĩ là bây giờ mình mà nghỉ ngơi là mình đang lười biếng ấy, thành ra là mình cũng không hạn chế cái việc nghỉ ngơi giữa chừng như thế. Mình sợ là mình mất tập trung thì, ờ, làm việc nó không tốt. Nhưng mà thật ra là bạn nói đúng đấy, mình phải cho bản thân mình những cái khoảng nghỉ như thế thì mình mới khi mà mình quay trở lại công việc thì nó mới tốt hơn được chứ. Thật ra là tập trung dài như vậy á, cái hiệu suất nó cũng không hề cao lắm đâu ấy. Tại vì là mình cứ phải căng thẳng trong một thời gian quá dài, thành ra là não mình nó cũng không làm việc được tốt như là mình được nghỉ ngơi theo cách bạn nói á.
Trời ơi, mình hiểu mà! <laughs> Đúng nè. Ưm. Mình hiểu. Ừm. Ờ, mình hiểu nha. Ừm, mình hiểu. Đúng rồi nha. Ừm, mình hiểu. Đúng rồi á.